I dolcetti. <chuckles>
Dolci, allora non non non me li nego. Se ho proprio voglia di dolce so che sarebbe più, mhmm, brutto per me magari, uhm, evitare di mangiarlo e poi finire a mangiare altre cose. Magari sai quando dici: "Voglio il kinder bueno, ehm, vabbè me lo mangio e fine." Mi tolgo la voglia anziché poi magari finire in qualche eh, in qualche caduta dove comincio a mangiare di tutto e di più a casa.
Okay. Mh-mh. Mh-mh. <chuckles> <chuckles> Okay.
Giusto per levarmi quella voglia di dolce.
Mh-mh. Io so che gli sportivi, o comunque chi si allena tantissimo in palestra, durante la settimana seguono una dieta molto ferrea, appunto come dicevi tu, pasta, riso, verdure, ehm, la carne chiaramente. Poi però tipo nel weekend <chuckles> si danno alla pazza gioia di dolci, alcol e via dicendo. Tu tu ti ritrovi in questo? <chuckles>
Sì. Mhmm, lo sgarro. Ehm <chuckles> Allora, ehm, no non sapevo che l'alcol fosse la costante di del sabato per gli sportivi, però, ehm, lo sgarro quello è d'obbligo dai. <chuckles> Eh, più o meno, diciamo per me più più lo sgarro in cibo. Ehm, per fortuna la dieta che eseguo durante la settimana comunque mi piace, faccio sempre qualcosa che apprezzo, ovviamente, non non non vado a mangiare per forza quello che dicono tutti, magari sia sano. Quindi gallette per esempio, le gallette sono cos'è? Carta. Ehm, e in questa caso
<chuckles> Eh beh, penso che sia la costante per tutti. Non lo so. <chuckles> Okay, okay. Okay. Mh-mh. <giggles> Ci sono quelle di riso e quelle di mais, no.
allora quelle di sì, esatto, quelle di mais, ehm
Che si appiccicano al palato. <chuckles>
No, sì, quelle di riso un sacco. Quelle di mais ancora ancora, ti dirò, forse hanno un po' di gusto, però ehm le restanti no, no.
<chuckles> <chuckles> Beh, ma sulle gallette probabilmente devi aggiungerci qualcosa, tipo i fiocchi di latte o qualche mhmm, non so, qualche
Ehm, però il sabato Sì, sì, ehm, sì, c'ho p c'ho provato, ho fatto, però non non è che mi piaccia tantissimo. Eh, chiaramente in alcuni periodi dell'anno sono tra virgolette un po' "obbligato" magari a mangiarli, eh, però, ehm, il sabato è sacro per me, perché come dicevi te, ehm, lo sgarro lo sgarro del sabato, ehm, mangio, mi godo ancora di più magari quei cibi che non mangio durante la settimana e quindi magari collego il tutto anche a qualche uscita con gli amici, eccetera.
Okay. <clears throat> Mh-mh. Appo Okay. Mh-mh.